الحاجات دي بتبقى قوية جدًا وبتأثّر في الناس جدًا، جدًا، ويعني ال إ إنّك تكون واضح مهم جدًا. آه، بالضبط كده. يعني باحاول إن أنا أ أوضَّح ما بينهم.
إمم. وطبعًا أنتِ بتبقي حاسّة إن أنتِ عايزة تصلَّحي اللي بيحصَل على قد ما تقدَري. اهم. حلو أوي بجد، أنا برافو عليكِ إن أنتِ يعني اعتمدتِ الموضوع ده، وإن أنتِ بتحاولي على قد ما تقدَري فعلًا تواجهي، وتخلّي مثلًا سوء التفاهم ده يعني آآ، آخر حاجة تحاولي تفكّري فيها، أنا انبسطت جدًا بالكلام معاكِ.
بالضبط. وعارفة كمان أفضَل حاجة إنِّك تجمَّعي ما بين الاتنين اللي حاصل ما بينهم سوء تفاهم، ويتكلّموا مع وع مع بعض بكلّ وضوح، وده يعني ده اللي عملته مع بنت خا خالتي وأختي.
صح. أيوه. أيوه فاهماكِ، برافو عليكِ بجد، أنا انبسطت جدًا بالكلام معاكِ، شكرًا ليكِ.
شكرًا ليكِ، مرس